อากาศทางนี้โอเคเลยค่ะ หมวกอยู่ต่างประเทศ หมวกอยู่อเมริกาค่ะ เออ ตอนนี้ก็ตรง Pennsylvania นี่อากาศมันจะประมาณแบบ 27-28°C อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีแดดออก เออ กำลังดีเลยค่ะ อืม
อืม อืม ค่ะ โอ้โฮ อากาศกำลังดีมาก แบบว่า ดอกไม้กำลังบานนะคะ เป็นช่วงสปริงใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่เป็นช่วงใบไม้ผลิ แล้วเราก็แพ้ แพ้เกสรดอกไม้ค่ะ หนักมาก ใช่ ใช่ ตอนนี้ก็ต้องกินยา กินยาค่ะ ต้องยาพ่น ยาหยอด ยากินทุกอย่างเลย เพราะว่ามันอยู่ยากมาก เออ เดี๋ยวต้องไปแล้ว ใช่เลยค่ะ ใช่เลย เออ แล้วทาง ทางคุณบ้านน่ะ
โอ้ แย่เลย เออ แล้วตัวเองทำยังไง? อืม อืม Allergy อะเนาะ อืม อืม ๆ แล้วกินข้าวหรือยังคะเนี่ย ตัวเอง?
ยังไม่ได้กินเลยค่ะ เดี๋ยวจะไปกินแล้ว มันจะเที่ยงแล้ว เออ ใกล้แล้ว
อ้าว เหรอ? อืม แล้วปกตินี่ทำกินเอง หรือว่าสั่งเข้ามา หรือว่าออกไปซื้อกินคะ? อืม
อืม อา เออ ปกติทำกินเองค่ะ เกือบจะทุกมื้อเลย เพราะว่า <tsk> หา ที่นี่หากินยากเนาะ ใช่ไหมคะ?
อืม เลิศเกิน อา อาหารไทยด้วยเนาะ อืม
ใช่ แล้วปกติอาหารไทย คุณ คุณชอบอาหารไทยไหมคะ?
ชอบค่ะ เพราะว่าเราเป็นคนไทย คนไทยแปลว่าอิสระ ใช่ไหมคะ อาหารที่นี่มันก็จะ <chuckles> อา อาหารที่นี่มันก็จะมีแบบว่าเค็ม ๆ มัน ๆ แฮมเบอร์เกอร์ ตาโก อะไรแบบเนี้ย
<chuckles> ค่ะ เออ ค่ะ จริง ที่เป็นแป้ง ๆ เนี่ย อืม ใช่แล้วเรา เออ ค่ะ ค่ะ คุณอยู่ คุณอยู่รัฐอะไรคะเนี่ย?
เออ เบื่อมาก น้ำหนักขึ้นแบบพุ่งมาก อืม ดิฉันอยู่ Florida ค่ะ ที่มีจระเข้เยอะ ๆ อืม <chuckles> เมืองชาละวัน ค่ะ
อา ที่มีจระเข้ โอ้! เห็นชัดเลยค่ะ แต่ไม่กินจระเข้ใช่ไหม? <chuckles> เฮ้ย นี่ถามแบบตลกนะ
อ๋อ เคยกินแล้ว <tsk> กลิ่นมันเหม็นหืนนะตัวเอง จริง เรื่องจริง เขาก็มี ขายไง ตามงานแฟร์อะ ตัวเองเคยไปไหม? แล้วมันจะมีบูทขายอาหาร Spanish มีเนื้อจระเข้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คือ
เคยกินจริงเหรอ? ค่ะ ค่ะ ไม่เคย อืม ค่ะ เนื้อมันรสชาติยังไงอะ?
มันจะ คล้าย ๆ ไก่ แต่ว่าเราอะรู้ว่า มันเป็นเนื้อจระเข้ไง เรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่า เฮ้ย ไม่ได้ เราถือศีล 5 ศีล 8 เรากินเนื้อสัตว์ใหญ่ แล้วเราก็แบบรู้สึก จะอาเจียนอะ เออ เวอร์ไหม? <chuckles>
อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ เออ ไม่ ๆ เรา เราเข้าใจ เพราะว่า มันเป็นอาหารเป็นเนื้อสัตว์ที่มัน <tsk> ไม่คุ้นน่ะ ใช่ไหมคะ คือเราเคยกินกบอะ เรายังรู้สึกแบบไม่โอเคอะ อืม ใช่ จริงเหรอ? เออ คุณก็กินเหรอคะ? แล้วก็กบเหมือนเนื้อไก่ อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่
ใช่ ใช่ อืม อ้าว เหรอ? เราว่ากบอร่อยนะ <chuckles> ชอบ อา กบดี แต่ว่าอึ่งไม่เคยกิน
เออ ไม่ได้จริง ๆ มันหน้าตามาเลยทั้งอันน่ะ เออ ไม่ได้เลยอะ ใช่ ๆ
ต้มอึ่ง อืม แล้วปกติตัวเองเนี่ยทำอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ย ทำเมนูอะไรบ้าง ที่กินเป็นประจำ?